Eh, assolutamente sì, guarda. Devo dirti che, ehm, allora ti uhm, ti dico un po' il prima e il dopo, così capiamo bene la differenza. Allora, uhm, prima in realtà, uhm, sì, avevo un po' dei sintomi strani, uhm, e ti dico anche, guarda, erano dei sintomi anche un po' che uhm, non è che se riconoscessero subito. Cioè sapevo che c'era qualcosa che non andava, però non erano così ovvi, no, e quindi ho detto magari non dipende magari dipende un po' anche da sai la stanchezza magari lavorativa classica, magari no. Ehm, erano più che altro
Okay. Certo. Mh-mh. Okay. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Beh, questi segnali sono sempre un po' subdoli.
Sì, sì, e e esatto, hai usato la parola giusta, subdoli, perché comunque si manifestano diciamo lentamente e quindi magari non ti fanno capire bene quali sono. Comunque erano tipo, stanchezza, uhm, spossatezza, che magari si verificavano la sera, no, infatti come hai detto tu era magari facile scambiarli per semplici sintomi di stanchezza magari lavorativa, ecco. E quindi non è <clicks tongue> non è stato subito ovvio. Però poi la differenza l'ho notata quando appunto ho uhm, ho cambiato le mie abitudini e da lì infatti mi sentivo molto più rilassato, anche la notte dormivo meglio, mi svegliavo molto più riposato, uhm, magari prima facevo 7 ore di sonno, però la qualità del sonno non era proprio insomma, uhm, wow. Quindi anche, eh la sì la differenza un po' l'ho vista quando continuavo a dormire 8 ore, però erano 8 ore di qualità, quindi sapevo che era cambiato qualcosa. Infatti, io consiglio anche un po' a tutti di magari organizzarsi meglio con questi cellulari insomma, messaggi, chiamate, quello che sia, perché i benefici veramente io sono la prova vivente che i benefici ci sono. Eh, quindi sì, sicuramente è un consiglio che darei a tutti.
Esatto, esatto. Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh. Sì, sì, sì. Beh, certo. Sì, sì, sì. Beh, certo, anche perché soprattutto negli ultimi anni sta anche uscendo, uhm, molto fuori questa questione degli s degli schermi, dei telefonini e di come impattino negativamente anche su appunto la salute, ehm, legata al sonno, al riposo. Quindi sicuramente, è anche una cosa, mhmm, a cui bisogna fare attenzione dal punto di vista della salute anche fisica, non soltanto, ehm, per tutelare la propria privacy, comunque il proprio benessere a livello, ehm, <clicks tongue> quotidiano della giornata. Ma invece volevo chiederti, ehm, un'altra cosa perché stavamo parlando, abbiamo citato molto spesso, ehm, quelle quelle classiche persone un po' fastidiose che vengono a disturbarti proprio in modo anche molto insistente e prepotente. Volevo chiederti se tu, uhm, diciamo, hai mai comunicato, uhm, questa tua scelta di imporre dei confini agli altri oppure se, ehm, diciamo, ti sei gestito ehm, gestito tu, nel senso che hai gestito il tuo comportamento però senza, ehm, diciamo rendere partecipi poi le persone che che ti stavano attorno?